Oye, cuéntame, eh, me gustaría que me dijeras, ¿cómo usas tú el Internet para, de verdad, aprender?
Ajá. Ah, mira, pues, yo creo que hoy tenemos como esta herramienta bien fácil y gratis, sobre todo, para poder, pues, seguir aprendiendo, reforzando algunos conocimientos, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido muy bueno el poder tener, eh, esta herramienta. Principalmente, yo la uso como para aprender software, esa es como una, y otra es como para hobbies, ¿no? Eh, un hobby en particular es coctelería. Entonces, pues trato como de buscar siempre, eh, espacios donde considere que la información, pues es digerible, al menos para mi forma de aprender. Entonces, de ahí ves como centrarme, y buscar fuentes que te que sean confiables, ¿no? O sea, no la primera de, ah, pongo cualquier cosa y el primer resultado es verdad, no, es como: "Okey, voy a tratar de hacer este esfuerzo de de investigar en varias fuentes, para determinar si la información que puedo obtener ahí, pues, es la correcta o es lo ideal". Porque, pues, no es lo mismo que cuando vas a una escuela, o que tienes algún mentor, lo que sea, que dices: "Bueno, esta persona sabe y se está alquilando para eso". Pues, acá no, acá tienes que confiar en tu criterio de decir: "Esto sí sirve, esto no sirve", ¿no? Porque, al final en Internet est vas a encontrar un montón de opciones y, pues, para saber cuál es la buena, eso es lo complicado. <chuckles>
Ujú. Ah, okey. Que rico. <chuckles> Ujú. Si. Claro. Totalmente, además creo que es como prueba y error, ¿no? Porque, híjoles, puedes tener como el primer contacto con un maestro, o o página en Internet que te enseñe, y la única manera en que vas a saber si está bien, o está mal es llevándolo a la práctica
Ajá. Claro.
entonces, em, cuéntame, ¿tú qué buscas, o qué puntitos verdes, o banderitas verdes, como le quieras llamar, buscas en en una página, o en un creador de contenido o en donde sea que busques en internet, eh, que dices, si cumple con esto, la información seguro es verídico.
Ujú. Pues mira, yo creo que una de las principales es como la narrativa que estas personas puedan tener, ¿no? Ya sea escrito, o sea, en tema como video, que justo, hay muchas formas como siento que de estafar a veces en este tipo de contenidos que en automático te empiezan vendiendo algo, ¿no? Lo que sea, una clase extra, una asesoría privada, un curso, E-T-C, ¿no? Entonces, como que por ahí empiezan estas banderas rojas, tal vez, pero entonces busco como videos, principalmente que sean cortos. Cuando es video, cuando son foros o blogs, empiezo a ver, eh, pues, que empiecen directamente al grano con el tema, ¿no? No que se se distraigan. Eh, creo que también valido un poco el tema de las visualizaciones o la cantidad de comentarios que puedan llegar a tener en foros, porque eso creo que habla de, pues, sí, como que esta, mm, atención que otras personas le dan y que dice: "Ah, sí funciona", obviamente, pues, ya revisas comentarios, y ves que que no sean también como bots o algo así. Eso creo que también me funciona muchísimo y principalmente, o sea, que sí se enfoquen a lo que, o sea, el título del del blog, o, del video, que se enfoquen a eso, ¿no? Porque luego es como okey, te voy a a explicar X o Y cosa, pero se van desviando del tema, entonces como que siento que solamente lo hacen como por ganar dinero, y para que tengas tiempo ahí perdiendo para ver su video, ¿no? Entonces, si van al grano, si son, pues, como interactivos, para mí ya son como buenas maneras para poder seguirlos o seguir consumiendo su contenido.
Ujú. Claro. Ujú. Claro, ajá. Por supuesto. Ujú. Es un buen truco, sinceramente es un buen truco, y ¿qué opinas de estos maestros o o páginas. Es que hay hay hay tanto de dónde, pero que avientan como el primer curso gratis y ya después te dicen: "Ah, si quieres el contenido premium, tienes que pagar equis cantidad de dólares". <chuckles> Eh, ¿consideras que vale la pena, que en ocasiones vale la pena, o ni para qué gastar, si lo puedes tener gratis?
Ujú. Okey. Que padre. <chuckles> Mira, ahí voy a va a entrar mi mi momento codo, ¿no? <chuckles> Yo digo que podría ser muy bueno cualquier persona, que que quiera como compartir su conocimiento, y cobrar por ello, es sumamente válido, pero, la verdad es que hoy a través de de redes sociales, el que compartas un video, por ejemplo, o sea, poniendo solamente un un ejemplo tal cual, en automático cuando tú haces este contenido ya estás ganando dinero, ¿no? Entonces, si tu contenido es bueno, va a ser bueno en cualquier momento y, pues, ya, o sea, es como yo siempre he sido mucho de que el cono el conocimiento se comparte, ¿no? Y como que querer lugrar lucrar con el conocimiento a veces no está tan padre. Entiendo que de eso mucha gente vive, pero digo, pues, si ya estás ganando dinero por publicar tu video, te están pagando la interacción que está generando, ¿cómo por qué hay como todavía que venderlo?, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, si tienes la opción de ver un video completamente gratuito, que va a ser el mismo tema que va a hablar esta otra persona en su curso online de 7, días, por 500 dólares, pues mejor vete por el gratuito, ¿no? O sea, es lo mismo sin tener que gastar nada y a lo mejor y ni te gusta, ¿no? <chuckles> Pero, ya pagaste en el otro y en este fue gratuito y ya. No t no sentiste que perdiste tanto. Entonces, yo siempre me voy más por, pues, por lo gratuito, que por lo de paga. Claramente sí he pagado, eh, por algún curso o eso, pero, pues ya, o sea, es como ahí ponerlo en balance, decir, me sirve, no me sirve, mm, tengo la por la posibilidad de pagarlo, y ya, ahí tú vas midiendo de forma personal, pero siempre siempre me inclinaría más por el tema gratuito, que por el tener que pagar.
<laughs> Ajá. Ujú. Claro. <laughs> Ajá. Y claro, la verdad es que ya hay muchos tutoriales en YouTube, por ejemplo que es la plataforma más usada, eh, como para este tipo de clases, em, que, vaya puedes aprender idiomas desde 0, ¿no? Em, y también, pues, están las otras plataformas, que están emergiendo como TikTok, como plataforma para para enseñar. Pero, ¿tú cómo distingues? Y esto te lo pregunto a a partir de que me dices que depende si quieres gastar o no, ¿tú cómo distingues cuando un curso, vale la pena comprarlo? Porque vaya, o sea, tú has hablado de que de que utilizas, em, esto como para aprendizaje de programación, y y es el contenido que tú consumes. Em, ¿cómo distingues el curso que sí mereces que lo pagues, o la plataforma sí merece que lo pagues, del que no?
Sí. Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Mira, creo que una de las principales cosas, que justo fue por la que adquirí un curso fue por esta, mm, ¿cómo le puedes llamar? Como retroalimentación o atención posventa. <chuckles> Que, por ejemplo, si tú llegabas a tener alguna duda respecto al plan de estudios, ellos te podían como ayudar, ¿no? Tú les escribías, incluso tenían como esta oportunidad de hacer videollamada y de, no sé cómo le llaman, pero, es como cuando ellos como en su soporte pueden entrar a tu computadora y manipularla, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si estás teniendo un tema de configuración, o algo así con el software, te da tú dabas como el acceso para que ellos desde de, bueno, vía remota pudieran hacer las configuraciones necesarias y te ayudara ¿no? Entonces como en esa parte decía, ah pues, está superbién porque sí tienes como un un plus, ¿no? No, solamente te quedas como, ajá, no te quedas solamente como en esta parte de, pues el tutorial y ya, ¿no? O sea, si no tienes ese extra y creo que eso, pues vale la pena, ¿no? A lo mejor podrías buscar otro tutorial de cómo solucionar este error, pero bueno, pues, ya tienes como un combo ahí más fácil y dices, bueno, vale la pena. Pero, si no, si es si ves que es un curso que es exactamente igual que el que está en YouTube, pero de forma gratuita, pues ya ahí dices, eh, tal vez no valga la pena, ¿no? El el invertir unos cuantos pesos, por algo que que existe ya, y que es completamente gratuito, ¿sabes en qué otra cosa tal vez sí tam me fijaría para decir, sí b quiero invertir? En la forma en la que explican o en los ejemplos que puedan llegar a dar, ¿no? Porque, a veces hay gente que puede subir como su video a YouTube, pero es muy mal explicando, ¿no? <chuckles> Entonces, es como chin, mejor no quiero como este contenido, pero, el que lo hace en estas plataformas de paga, pues sí tiene como más ánimo, como más, mm, no sé, como que incluso los elementos que pueden llegar a utilizar, si meten gráficos distintos, sonidos o estas cosas como más interactivas, pues eso, sí te puede ayudar. Eh, que claro, dependerá de la forma de aprendizaje de cada persona. En mi caso, pues sí necesito como algo más visual, pero a lo mejor hay gente que le gusta más que, pues solamente hacer la pantalla estática para que no se distraiga, no sé, ¿no? Pero en mi caso, sí es importante como la forma de de contar la la historia, o de de enseñar, para mí sí sí podría ser como un un plus importante a tomar en cuenta.
Ujú. Sí. Mm. Okey. Un soporte real. Ujú. <chuckles> Cuentame. Mm, okey. Ujú. <laughs> Ujú. Por supuesto. Ujú. Sí, claro, por supuesto, em, yo creo que sí, el contenido te atrae, te quedas. Incluso el tema del audio, como bien, mm, dices, a lo mejor el el contenido de de YouTube es bueno, pero su audio es tan malo que dices: "No puedo quedarme aquí". Y, <laughs> hay personas que por el hecho de pagar, eh, una plataforma, o un curso también, pues, se obligan a terminarlo, ¿no? A diferencia de las que, si un curso es gratis, pues, no hay ese compromiso, eh, por ahí se dice que, para comprometerte, el dinero es importante. ¿Tú consideras que esto podría ser un factor para ti, o en algún momento o no? Tú sí, totalmente, aprovechas las oportunidades.
Sí. <giggles> Sí, tengo que irme. <chuckles> Ujú. Pues, mm. Ujú, pues, mira, cuando ya mi dinero está en juego, la verdad es que sí trato de aprovecharlo lo más que pueda, eh, pero, justo, ¿no?, o sea, no quiero como decir: "Ah, solo por dinero voy a hacer las cosas". Entonces, siempre que estoy como aprendiendo algo nuevo, sí es como decir: "Okey, sí le voy a dedicar tiempo, darme ese tiempo para, pues, poderlo aprender con calma, no frustrarme". Porque, pues, también es esta forma como que no tienes que medirte con alguien más, no vas por una calificación, no n depende como este aprendizaje, eh, a través de línea, de calificaciones, o de cosas así, ¿no? Entonces, al menos para mí, es como más, mm, autodidacta. <giggles> Entonces, pues, yo solita me voy midiendo, y yo solita voy organizando mis días y los temas que quiero ir revisando. Entonces, he tratado que el dinero, pues, no se vea ahí como involucrado, sino más bien como esta intención y disciplina para que, pues, realmente funcione o para que realmente pueda aprender algo.
<laughs> . Okey. Ujú. Claro. Sí, por supuesto, ah, que las ganas se noten, eh, y van a hacer la diferencia. ¿Tú consideras que si un curso ofrece alguna certificación vale más la pena que otro? Eh, no sé, en este momento me llega a la cabeza plataformas como Coursera, que ofrecen cursos sin certificación, otros con certificación, o, que ofrecen conexiones con universidades de otros países. ¿Consideras esto un plus para para aprender de verdad en internet?
Ujú. Pues mira, yo creo que ahí sí depende más como el tipo de curso, y para qué vayas a aprender, ¿no? O sea, en mi caso, pues, lo que, o aprendo es más para mí, no tanto para un tema de una empresa, o, para la escuela, o, cosas así. Pero también sé que en muchos trabajos es como necesito que tengas tal curso, tar tal certificación. Entonces, pues, sí te da como ese plus. Pero, si hablamos ya como de mi caso nuevamente de codicia, <chuckles> por ejemplo, en el tema de coctelería, eh, hay muchos cursos, ¿no? Que te dan certificaciones, y que puedes como, eh, ser, no sé, embajador de marcas y cosas así. Pero, fíjate que he visto que, o sea, sí te dan cursos, sí puedes pagar, y dices: "Bueno, ya tengo esta certificación con tal y tal marca", pero hay plataformas que te dan estas mismas certificaciones, como decir: "Bueno ya puedo con esto ser embajador de tequila, o, ser embajador de X o Y destilado", que te lo dan de forma gratuita, ¿no? Una de esas se llama, eh, Diageo Academy, que justo tú puedes entrar, tienes un curso completísimo de diferentes cosas, y que al finalizar, eh, te dan como un certificado que es como superválido, ¿no? Porque, esta es una empresa internacional que tiene como un montón de de visibilidad, y que mucha gente los considera como, o, grandes señores. Entonces, pues, tiene como la misma validez que si tomaste un curso en alguna escuela de de bartenders, o, de algún destilado en particular. Entonces, puedes encontrar algunas opciones que son gratuitas, y que te dan el mismo resultado, ¿no? Yo eso lo haría, porque te digo, soy muy coda, <chuckles> pero, o sea, si te funciona para algo como el tener un certificado, eh, pagándolo, pues dale, ¿no? O sea, si te va a dar como este, eh, pues sí, como este plus para tus funciones en general, está bien, pero si no, pues, yo creo que puedes buscar opciones similares gratuitas y van a tener prácticamente el mismo resultado.
Ujú. <chuckles> Ah, qué padre. Guau. <chuckles> Ujú. ¿Sabes que me gustaría saber?, eh, por justamente ahorita que hablas del tema de coctelería, ¿consideras que de verdad es es una materia, o no sé cómo llamarlo, una habilidad que se pueda aprender por internet? ¿O consideras que sería tal vez más valioso el aprendizaje presencial? Por el tema de de las mezclas, eh, es que también me llega a la cabeza como el aprender a cocinar en línea. Em, tal vez no puede ser tan provechoso como estar cocinando con un maestro chef, ¿no?, o sea, que te esté enseñando los tiempos y demás, ¿consideras que algunas materias son mejores presenciales que en línea, o tú consideras que todo se puede aprender en línea?
Ujú. Ujú. Ajá. Pues mira, creo que todos se pueden p aprender en línea de forma básica, ¿no?, pero, cuando ya tú buscas como esta profesionalización, en el caso de la coctelería, por ejemplo, pues, puedes empre aprender como técnicas y eso, pero, el tema de insumos, el tema de herramientas, pues ya, necesitas comprarlas, necesitas tener como, eh, pues sí, más elementos para poder llevar a cabo ese aprendizaje. Entonces, pues sí, o sea, la parte básica teórica, digamos, es bien fácil, lo puedes adquirir sin problema, pero ya cuando te digan: "Ah, pues necesitamos que ocupes, eh, tu shaker o que ocupes tu jigger y eso", y no tienes estas herramientas, pues, vas a vas a empezar a tener como frenos. Entonces, tal vez en la prac en la parte práctica, sí tendrías que invertir como en algo presencial o en comprar herramientas o cosas que te pues, te lleven a aprender al cien por ciento cualquier habilidad que estés buscando.
Ujú. Mm, claro. Claro. Sí, me imagino, porque capaz que te piden algo y te equivocas del tamaño de la onza. <laughs> Y ya los intoxicaste de alcohol. <laughs> Pero bueno, te agradezco mucho que me contaras esta me divertí mucho. Hasta luego.
<giggles> Ujú. Justamente. No. <chuckles> Pero sí. Gracias.